Ja, so nach der Arbeit bin ich dann auch immer so voll, dass ich mich nur noch aufs Sofa flacken möchte und dann einfach irgendwelche Serien gucken möchte. <chuckles>
<giggles> Ja, es ist bei mir auch so, da verfalle ich auch gerne rein, so einfach nach der Arbeit zum Abschalten und einfach mal nicht an die Arbeit zu denken. Ich mag das auch sehr gerne.
Ja, total. Und was guckst du so gerne für Serien?
Also, ich gucke verschiedene Sachen tatsächlich, ähm, aber meistens versuche ich Sachen zu gucken, die so 'n bisschen, ähm, wie sagt man, äh, so gute Laune machen, einfach so comedy-mäßig. Zum Beispiel Brooklyn, äh wie war das Brooklyn, äh, irgend so 'ne Zahl, Nine-One-One oder so. Ähm, also, so Comedy-Sachen finde ich ganz gut. Ähm, manchmal mag ich so Murder Mystery und wie ist es bei dir?
Mhm. Okay. Ja. Mhm. Ah, auch so Murder Mystery, da st darauf stehe ich auch total. Also, meine Mitbewohnerin und ich, äh, suchten Aktenzeichen XY auch jedes Mal aufs Neue, ähm, genau, äh, aber auch so lustige Sachen f äh, gucke ich auch total gerne. Aktuell sind wir dabei, so 'ne koreanische äh, so 'n koreanisches Drama zu schauen. Da ist wirklich jede Folge irgendwie 1 1/2 Stunden das ist eigentlich mehr wie so 'n Filmemarathon, den man dann da schaut. Aber es, äh, ja, ist auch also, einfach wenn wenn die Storyline interessant ist und nicht einfach immer so diese selben Sachen, dann, äh, fällt's mir auch immer richtig schwer, am Ende aufzuhören. Da muss man eigentlich immer mitten in der Serie wenn so grade so 'n langweiliger Moment ist, dann ist der beste Zeitpunkt aufzuhören, weil am Ende der Folge mit dem Cliffhanger kann ich gar nicht. <chuckles>
Mhm. Ja, so was in der Richtung, ja. Mhm. Oh wow. <chuckles> Ja. Mhm. Ja, oh Gott, da gibt's viele grade so Ende der Season sozusagen und dann ist es so 'n offenes Ende und ah, ja, ja. Dann erinnert musst du dich in ein ein paar Jahren noch erinnern. Manchmal kommt ja ein Jahr nix, ne, und dann muss ich mich erinnern: „Was war jetzt noch mal genau vor einem Jahr? Was war da jetzt passiert?“
Okay. Mhm. Ja, ja. Und dafür gibt's ja eigentlich meistens immer diese Videos, die dann so ganz am Anfang was bisher geschah. Aber irgendwie, äh, so wenn du dann die Serie guckst, denkst du dir so: „Ja, ich habe, ich habe das ja noch nicht <chuckles> Genau. So, ich habe so das doch grade erst geschaut, ich brauche das nicht.“ <chuckles>
Ja. <chuckles> Rate mal, wer's überspringt. <chuckles> Ja genau, ich ah, ich f brauche das jetzt nicht so quasi. Aber apropos koreanisch, also, ich kenne jetzt quasi nur Squid Games. Das war so das äh, ich glaube, womit viele auch das Koreanische dann kennengelernt haben bei Serien. Bist du dann da hast du dann auch damit angefangen bist dann auf, äh, andere koreanische Serien?
Ja. Mhm.